Ja, ja, dann eigentlich okay, ich würde sagen, bewusst aktiv Musik gehört irgendwann in der 1. Klasse, glaube ich. Genau, genau, da habe ich schon wirklich auch viel Musik gehört. Ich würde schon sagen, ich bin jemand, der gerne Musik hört und auch viel.
Ah, okay. Mhm, okay.
Genau. Ich kenne ja auch Leute, die hören wirklich fast kaum Musik und das ist dann finde ich schon krass, ja. Also, ich höre Musik wirklich überall, sei es ja, das ist geil, oder? Also, auch bei der Arbeit, i ich kann es wirklich immer hören.
Ja, verstehe ich nicht. <laughs> Ich auch. Ja. Es ist auch unterhaltsam und man kann vielleicht ich meine, drückst du deine Gefühle so aus auch? Oder oder unterstützt du mit Musik deine
Ja, schon definitiv.
hm, deine Stimmung?
Ja, ja, ich würde sagen, Musik ist so, blöd gesagt, einfach 'n Partner, der immer da ist, sage ich mal. So 'ne Art ja, der deine Stimmung versteht.
Mhm. Ja. Wer dein He wer weiß, wie dein Herz gerade fühlt, ne? Ja.
Genau, genau. Und das lässt sich mal ganz gut ausdrücken, darum liebe ich auch Musik. Aber genau, als Jugendl also, als Kind, Charts viel gehört
Mhm. Mhm.
und irgendwann
die Bravo-Charts oder Mi MTV-Charts oder querbeet?
Ja, schon, Bra Bravo, MTV-Charts. Ich habe auch damals sehr gerne mal VIVA geschaut, die immer dann mit den Musikvideos, die Top 100, die gezeigt wurden. Das lief bei mir eigentlich immer.
Ja. Ja, ja, ja, ganzen Tag, oh. <giggles>
Ja, genau. <chuckles> Ich habe auch immer immer, wenn ich aufgewacht bin damals in der Früh bei der Grundschule, habe ich immer VIVA geschaut. Also, ich bin mit Musik schon ja, ich weiß gar nicht, warum. Ich glaube, weil nichts Besseres lief tatsächlich damals auch.
Ah. Wirklich? Wahrscheinlich eher.
Ja, aber dann hat man immer n neue Songs, sage ich mal, entdeckt auch. <chuckles>